देखिए, हमारे जीवन में बहुत सारे किस्से होते हैं, बहुत सारे पल होते हैं, जो हमारे लिए बहुत ख़ास होते हैं और जिन्हें हम जब भी याद करते हैं ना, तो थोड़े-से हमें गुदगुदा जाते हैं और ऐसा लगता है कि काश! वो लम्हा दोबारा से लौटकर आ जाए। तो अ आपके लिए कोई ऐसा लम्हा है क्या, ऐसी कोई फ़िल्म जो आपने घरवालों के साथ में देखी और सबसे ज़्यादा ख़ास हो, जिसको आप आज भी याद करते हों, तो आपका दिल खुशी से भर जाता हो? तो इसके बारे में बताइए।
जी। अ, वैसे तो मतलब अ, बहुत सारी फ़िल्मे हैं जो घर में देखी थी, लेकिन तब मैं बहुत छोटा था। लेकिन एक फ़िल्म मुझे अभी भी याद है, जब हमारे यहाँ ना नया-नया वो सीडी या डीवीडी प्लेयर आया था, और उसके साथ एक सीडी फ़्री मिली थी। उस फ़िल्म का नाम था शूल, मनोज बाजपेयी और रवीना टंडन की फ़िल्म है। और उस पिक्चर को मैंने पहली बार जब देखा था, सा सभी, सभी ने मिलकर देखा था। हमने घर पर ही देखा था वो सीडी पहली बार क्योंकि प्लेयर आया था। अ, हमारे यहाँ टीवी नई आ चुकी थी, बाकी किसी के यहाँ नहीं थी, तो एक गर्व-सा भी महसूस हो रहा था कि हम अपने घर में ही एक फ़िल्म देख रहे हैं पहली बार, कुछ अ, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके। तो वो मुझे फिर म अ, कौन से साल की अगर मैं बात करूँ, तो ये होगा 1995-96 इसके आसपास का समय होगा, लगभग-लगभग अ, इतनी पुरानी बात है। और उसी वक़्त पर मैंने वो शूल पिक्चर देखी थी, तो वो पिक्चर हमने इतनी बार देखी थी। वैसे तो घरवालों के साथ मैंने थोड़ा-सा ही मतलब 1 बार 2 बार ही देखी थी लेकिन अकेले भी मैंने उसको बार इतनी बार देख लिया था उस फ़िल्म को कि, वो फ़िल्म मुझे कोई म्यूट में भी दिखा देगा तो मैं सारे डायलॉग बोल सकता हूँ। इतनी अच्छे से उस फ़िल्म को देखा था और मुझे अभी तक याद है वो फ़िल्म, मैं मतलब कभी नहीं भूल सकता उस फ़िल्म को सच में। उसके बाद भी फिर एक बार क्या हुआ कि अ, पापा की छुट्टी थी, तो हमने मिलकर अ, वो दोबारा हुआ था, उसके फिर बीच में कभी पापा ने टाइम नहीं दिया। फिर हमने देखी थी एक, रब ने बना दी जोड़ी करके, एक शाहरुख़ ख़ान की फ़िल्म आई थी। <laughs> वो फ़िल्म देखी थी, वो साथ में बड़ी मज़ा आई थी। तो पापा ने बताया कि इसमें हर जगह येल्लो कलर की चीज़ें हैं, तब मैंने भी नोटिस किया। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं, याद करो तो मज़ा आती है बस। <chuckles>
हाँ। ख ओह! वाह! बढ़िया। हाँ। अच्छा। <chuckles> कौन से साल में? ओके, ओके। हाँ। अच्छा। हाँ। क्या बात है! अच्छा। हाँ। अच्छा। हाँ। क्या बात है! जी अ, बिल्कुल। देखिए, आपने शूल की बात की और शूल मैं हाँ, शूल के बारे में बहुत सुना है हमने, देखी नहीं है। और आप बता रहे हैं कि ये दो अ अ, 1995 का साल रह सकता है, तो इससे ये तो पता चलता है कि मनोज बाजपेयी आजकल के तो बिल्कुल ही नहीं है। और उस टाइम से स्ट्रगल, आज त आज जानकर उनको दुनिया जानती है, लेकिन वो कलाकार उसी टाइम पे थे, क्योंकि उनके शूल का बहुत नाम सुना है कि इस तरह की मूवी थी। थोड़ा मूवी के बारे में बताइए अपने एक्सपीरियंस को।
हुँ, हुँ। जी। अ, मूवी के बारे में अगर मैं बताऊँ, तो मैं असल में नहीं जानता था कि वो मनोज बाजपेयी हैं या फिर वो इतने बड़े कलाकार हैं। मैं रवीना टंडन को जानता था क्योंकि मैं गोविंदा की कुछ फ़िल्में देख चुका था तब तक, थोड़ी बहुत, तो मैं जानता था रवीना टंडन हाँ, रवीना टंडन की फ़िल्म है ये, इतना मुझे पता था। और उसमें एक विलेन का किरदार है, वो मराठी कैरेक्टर हैं, उन्होंने बच्चू यादव करके कुछ कैरेक्टर किया है उसमें। हाँ, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा। तो अगर मैं फ़िल्म की बात करूँ, तो फ़िल्म में जैसे जिस तरीके से वो दिखाया गया है कि अ, कैसे गुंडे होते हैं बिहार में, या फिर बिहार के बारे में दिखाया गया, कैसे-कैसे लोग होते हैं, वहाँ कैसे बात करते हैं, पुलिस प्रशासन कैसे चलता है, आपस में अ, किस तरीके से आपको बना के रखना पड़ता है जो गुंडे या फिर ऐसे समाज में होते हैं, वो सब फ़िल्म में दिखाया गया और वो फ़िल्म मैंने उस नजरिए से नहीं देखी थी कि एक स्टोरी कैसी है क्योंकि <chuckles> वो होता है ना कि वो बचपना होता है हमारा, छोटे होते हैं हम। वो नज़रिया नहीं होता है हमारा फ़िल्म देखने का। तो मैंने उसको उस नज़रिए से देखी थी कि हाँ, उसमें एक उनकी छोटी-सी बच्ची है, वो गाना गा रही है पापा के लिए और वो अ, रेस्टोरेंट पे जा रहे हैं, वहाँ पर वो खाना खा रहे हैं। ये जो छोटी-छोटी चीजें थीं, ये ज़्यादा नज़र में रहती थीं। तो ये इस यही सब देखते थे फ़िल्म में, तो वही मज़ा आती थी, और मुझे अभी भी वो फ़िल्म बहुत अच्छे से याद है।
अच्छा। सही बात हैं। हाँ। हाँ। हाँ, हाँ। बच्चू यादव। हाँ। अच्छा। सही बात है। हाँ। सही बात है। बिल्कुल। हाँ। सही बात है। हाँ। क्या बात है! सही कहा आपने अ, लेकिन फिर भी अ, जैसे आज के नज़रिए से हम देखें, ज अ अब तो आप जानते हैं कि मनो मनोज बाजपेयी का स्तर क्या है, किस तरह, किस लेवल के हीरो हैं या जो स्टोरी टेलिंग है। अगर आज के समय से मैं आपको पूछूँ कि क्या आप शूल को रिकमेंड करोगे देखने के लिए लोगों को? तो आप मतलब किस तरह से बताओगे, वो बताइए।
हुँ, हुँ। शूल को रिकमेंड मैं करूँगा क्या, मतलब मैं अभी भी करता हूँ। मैंने हाल फिलहाल में, मतलब मेरी शादी को अभी 4 साल हुए हैं, और मै मैंने अभी अपनी पत्नी को शूल पिक्चर दिखाई है, कुछ ही महीनों पहले, क्योंकि उसने उसको मैंने जब पूछा, "तुमने शूल पिक्चर देखी है?" उसने कहा, "ये कौन सी फिल्म है?" अ, मैंने कहा कि उम, "तुम ऐसी बातें मत करो मेरे सामने, बहुत अच्छी फ़िल्म है वो, पहले तो तुम इसको देखो।" फिर मैंने उनको दिखाई, ए ए मतलब अपने लैपटॉप पर ही दिखाई, ऐसा मतलब टीवी पर मैंने कहा, "चलो नहीं अ, धीरे-धीरे करके देखेंगे।" तो हमने धीरे-धीरे करके, वो थोड़ी-थोड़ी करके उसको मैंने फ़िल्म दिखाई, थोड़ा समय की कमी की वजह से और उसको अच्छी लगी। उसने कहा, "अरे, ये फ़िल्में तो मैंने बचपन में छोड़ ही दी, मुझे किसी ने दिखाया ही नहीं।" तो, ये है कि बहुत अच्छी फ़िल्म है, और मैं अभी भी, जैसे कोई भी मिलता है, कोई बताता है, तो मैं कहता हूँ, "आपको मनोज बाजपेयी की अगर फ़िल्म देखनी है, आप शूल पिक्चर देख सकते हो।" ओ या फिर रवीना टंडन की भी एक्टिंग अच्छी, सभी लोगों ने बहुत उम्दा एक्टिंग करी है उसमें।
अच्छा। हाँ। जी। क्या बात है! हाँ। हाँ। सही बात है। <chuckles> अच्छा। क्या बात है! ये तो हाँ, और राजपाल यादन यादव ने भी मेरे ख़्याल से इसमें पहली बार काम किया था या दूसरी बार, ऐसा कुछ हुआ था।
अ, राजपाल यादव की अगर मैं बात करूँ, उन्होंने एक रिक्शे वाले का एक तांगे वाले का रोल किया है। हाँ, वो पहली बार ही काम किया उन्होंने उसमें। अ, तो उनको कुछ काम नहीं मिल रहा था, वो घर से जा रहे थे। मैंने अभी-अभी कहीं कुछ कहानी सुनी है ये, हाल फिलहाल में। तो वो जा रहे थे, तो फिर उनको बुला के लाया गया कि आपके लिए एक कैरेक्टर है। तो मनोज बाजपेयी काफ़ी प्रभावित हुए थे उनसे, उनकी एक्टिंग से। तब से उनका काम थोड़ा-सा चलने लगा था, उसी फिल्म
अच्छा, अच्छा। अच्छा। हाँ, हाँ, हाँ। क्या बात है! बिल्कुल, अ अच्छा, ये बताइए ज़रा कि उस समय जब आपने अ, इस मूवी की बात की है। तो इसके अलावा कुछ मूवी उस समय की आपको ऐसी याद हैं, कुछ फ़िल्में, जो आपके लिए हमेशा ख़ास रही हों और उसको उनको आप कभी भी देख सकते हैं, दोस्तों के साथ भी, अपने अ, बेटर हाफ़ के साथ, जिसके साथ भी देखना चाहें, आपको अ, वो मूवी जितनी बार देखें, बहुत अच्छी लगती हैं? और उसी टाइम की कुछ मूवीज़ हों, तो वो बताइए।
उस समय में मतलब मुझे ऐसे तो याद नहीं है, लेकिन अ, टीवी पर जो आती थी, जैसे दिल से आती थी, जो जीता वही सिकंदर आती थी, और ये फ़िल्में हम लोग देखते थे। जैसे ठंड की छुट्टियाँ स्कूलों में होती थीं ना, तो ये फ़िल्में ज़रूर देखते थे हम। और एक फ़िल्म और भी आती थी, मुझे अभी याद नहीं आ रहा था। अ, अमिताभ बच्चन की वो फ़िल्म थी जिसमें उनका डबल रोल था। वो फिल्म अभी मुझे याद है, उसमें गाना भी है, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। <chuckles> हाँ, तो ये फ़िल्में भी हम देखते थे। तो ये फ़िल्में अभी उस वक़्त भी मज़ेदार थीं, आज भी मज़ेदार हैं। मुझे नहीं लगता कि आज के समय में जो फ़िल्में बनती हैं, लोग इतने सालों बाद देख सकेंगे, लेकिन उस समय की फ़िल्में अभी भी लोग देख सकते हैं, मेरी नज़र में।
अच्छा। क्या बात है! हाँ। हाँ। अच्छा, अच्छा, वो वाली। <chuckles> जी। बिल्कुल। सही बात है। अ, सही बात है, और उस तरह के उ उस ज़माने की मूवीज़ भी ऐसी होती थीं कि आज भी देखेंगे तो अ, बिल्कुल ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल फ़्रेश है कहानी और हमको उतना ही ज़्यादा अच्छा भी लगता है। अच्छा, आपने ज़िक्र किया उ कि उन दिनों टीवी पहली बार घर में आया था, तो अ, उस समय क्या ज़ मतलब क्या ज़रिया हुआ करते थे मूवीज़ देखने के लिए? ज़्यादातर लोग थिएटर जाते थे और टीवी घर-घर हो गई थी, या वीसीआर का सिस्टम था अ, या वो सीडी जो आ गई थी उस समय या बाद में आई थी सीडी?
जी। हाँ। सीडी मेरे नज़र में तो, बाद में आई थी। क्योंकि शुरू में जब हम जो जीता वही सिकंदर और ये अ, मतलब वो फ़िल्म देखते थे वो अमिताभ बच्चन जी वाली जो मैंने आपको बताया। ये फ़िल्में हम डीडी मैट्रो में देखते थे। 1 एन्टीना रहता था उस टीवी पे कनैक्ट और वो एन्टीना ऊपर छत पे लगाया जाता था। वहाँ पर 2 ही चैनल आते थे एक डीडी नैशनल आता था और एक डीडी मैट्रो करके आता था। तो डीडी नैशनल में न्यूज़ हो गया किसान से संबंधित चीज़ें आती थी। लेकिन डीडी मैट्रो में जब छुट्टियाँ होती थी तो उनको भी पता रहता था छुट्टी है बच्चे घर पे हैं तो वो फ़िल्में ही फ़िल्में दिखाते थे। और हालाँकि उसमें सीरियल भी वो काट देते थे कभी-कभी तो बहुत फ़िल्में उस वक़्त हम लोग देखते थे और उन्हीं फ़िल्मों में मज़ा आती थी। तो अ, थियेटर का तो मुझे एक ही ये वो दौर याद है जब हम राजा हिंदुस्तानी एक बार देखने गए थे थियेटर में। <chuckles> तो मैं तो उस वक़्त मुश्किल से होऊँगा 3 साल के आसपास ढाई 3 साल का ही था अ, ऐसे ही था। लेकिन मुझे इतना याद है कि वो गाना बज रहा था देखो ज़रा देखो मुझे क्या हुआ है। ये मुझे याद
अच्छा। हाँ। अच्छा। वो तो बह वाह! क्या बात है। हाँ। सही बात है। अच्छा! क्या बात है। अरे वाह! क्या बात है। अच्छा। <chuckles> सही बात है। अच्छा अम जब आप बता रहे हो कि उस समय जो वो टीवी पे लगने वाला एंटीना आ गया था तो उसको लेकर तो बहुत सारे ऐसे किस्से होते हैं ना, कि हम लोग छत पे चढ़ जाते हैं और कहते हैं कि आ गई क्या? नहीं अभी नहीं आई है। थोड़ा और घुमाओ तो वो ही औ एंटीना था क्या?
हुँ, हुँ, हुँ, हुँ, हुँ। हाँ, वही वाला एंटीना था जिसमें कुछ ऐसे सिंगल सिंगल पाइप्स से होते हैं आगे। फिर कुछ 1 राउंड सा पाइप होता है। उस राउंड से पाइप में आप 1 तार बाँधते हैं दो तरफ़ और वो तार नीचे आता है। फिर उस उस तार को कभी-कभी हिलाने पर भी सिग्नल चले जाते हैं तो इसलिए उसे तार को इतना अच्छे से लगाना होता है आपको कि वो तार हिले ना। तो वो भी ध्यान रखना होता है।
हाँ। बिल्कुल। सही बात है। हुँ, मनोहर यादें है उस समय की। जी और उम उस समय आय उम उम्म ऐसा है था कि आखिर शायद कुछ कम चैनल आते थे। एक दूरदर्शन और कोई दूसरा भी। तो दूरदर्शन से जुड़ी हुई कुछ याद है आपको कि अ, कौन-से टाइम पे मूवीज़ आती थी? कौन-से सब टाइम पे गाने आते थे या कुछ ऐसे सीरियल नहीं होते जो बहुत सुपरमैन टाइप या हॉरर टाइप जो आपको आज भी याद हो उस उस समय के?
अ, सीरियल तो मुझे मैं बचपन में जो देखता था वो एक तो शक्तिमान बहुत ज़्यादा देखता था और अ, जूनियर जी है। ये दोनों जो आते थे ये सबसे ज़्यादा मैं देखा करता था। और उस वक़्त यही दोनों चलते ही थे ख़ासकर अ, बच्चों के लिए और बाकी तो मैं कुछ भी नहीं देखता था। बाकी न्यूज़ आती थी वो पापा लोग देखते थे। लेकिन ये है कि फ़िल्मों का हमेशा से शौक रहता मेरे परिवार में। पूरे परिवार में फ़िल्मों का शौक बहुत था। तो जब भी कोई फ़िल्म आती थी ना, तो वो फ़िल्म देखने बैठ जाते थे और फिर एक दौर आया हाँ सबके साथ। एक दौर आया फिर गोविंदा का। उस दौर में भी बहुत फ़िल्में घर में देखी गईं। कुँवारा हो गई और फिर एक फिर अक्षय कुमार की भी फ़िल्म बीच में आने लगी थी। वो खिलाड़ियों का खिलाड़ी या ये सारी फ़िल्में जो आई थी। ये जैसे-जैसे ये फ़िल्में आईं हम सबने मिलकर देखीं और देखने में मज़ा आता था। मतलब मैं तो खुद को अपने आप को गोविंदा मानने लगा था। इतना ज़्यादा फ़िल्मों में खो गया तो मैं उसी स्टाइल में चलना उसी स्टाइल में बात करना। वो सब चीज़ें हो गई थी तो फ़िल्मों में ने तो बहुत प्रभावित किया है सच बोले तो। पूरे घर को ही मेरे। <chuckles>
वाह! क्या बात है। हाँ। हाँ। सही बात है। वाह! सबके साथ। अच्छा! वाओ। हाँ। सही बात है। क्या बात। अरे वाह! अरे वाह! वाह! काफ़ी दिलचस्प है। अच्छा अब अ, जब अपने अ, सीरियल्स की बात की है। अ, शक्तिमान और जूनियर जी। विकराल-गबराल भी अ, उसी समय के थे शायद। अ, एक और हातिमताई जहाँ तक सही हूँ और ऐसे भी कुछ ऐसे सीरियल थे जो आपको बहुत ज़्यादा इंतज़ार रहता हो या शक्तिमान के बारे में कहा जाता है कि शक्तिमान को देखकर लड़के ना अ, शक्तिमान बनने की कोशिश करते थे। ऐसे वो तौलिया पीछे बाँध के और घूमते थे गोल-गोल। तो वैसी कुछ यादें हैं?
हाँ। जी। अ, हाँ मतलब कोशिश तो करते थे कि मतलब कि ऐसा ना करें। क्योंकि पापा लोगों ने बहुत डरा दिया था कि शक्तिमान देखने की वज़ह से एक बच्चे ने कुछ कर लिया। तो वो न्यूज़ में आता था। तो ये सारी चीज़ों की वज़ह से हाँ, तो हम लोग काफ़ी डर गए थे। तो ये ऐसी हरकतें बिल्कुल भी नहीं करते थे। ये है कि इंतज़ार की अगर बात करें तो एक कैप्टेन व्योम करके आता था और कैप्टेन व्योम करके जो आता था वो उसका इंतज़ार बहुत रहता था। वो अ, मिलिंद सोमन हैं जो उनका वो सीरियल आता था उस वक़्त में वो कैप्टन व्योम करके। वो भी सुपरहीरो जैसा ही था लेकिन सुपरहीरो वो नहीं था। हालाँकि जब मैं फिर एक बार उनसे मुलाकात हुई तो मैंने ज़िक्र भी किया था मिलिंद सोमन से कि मैं बचपन में आपका ये सीरियल देखा करता था तो वो काफ़ी हँसे थे। अ, मिलिंद सोमन करके हैं एक मतलब मराठी हैं उनको लौह पुरुष भी बोलते हैं कुछ लोग। वो बहुत अच्छा मतलब दौड़ते बहुत अच्छा है इस वज़ह से उनका सीरियल आता है। हाँ, हाँ। तो वो उनसे जब मैं मिला था मुलाकात हुई थी तो मैंने उनको ज़िक्र किया था इस बात का तो वो बहुत हँसे थे कि आपको ही वो याद है करके। <laughs> तो मज़ा आई थी। <chuckles>
अच्छा। ओह! बिल्कुल हाँ। काफ़ी घटनाएँ। अच्छा। वाओ। अच्छा। क्या बात है। अच्छा-अच्छा। किसका था ज़रा नाम बताएँगे? अच्छा। हाँ, हाँ, हाँ, हाँ। बिल्कुल। मैराथन बहुत अच्छा है उनका। अच्छा। <chuckles> क्या बात है। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा होगा आपको। आपका उनके साथ मिलने का क्योंकि जब हमें कुछ हीरोज़ इसको देखते हैं और उनको देखते हुए बड़े होते हैं और फिर उनको, उनको भी वो भी भूल गए होंगे अपने आप को क्योंकि अ, उन्होंने भी काफ़ी इंडस्ट्री में काम किया है। और अ, अब तो काफ़ी दिन हो गए उनको तो आपने एकदम याद दिलाया तो वाक़ई में नया पल होगा उनके लिए। चलिए इसके साथ ये भी जान लेते हैं कि जैसे अ, बहुत सारा ऐसा होता है ना कि वक़्त बीत जाता है। अ, तो वो सब तो एक सुनहरे पल थे लेकिन आज के समय में कुछ ऐसी फिल्में आपके लिए ख़ास हो सकती हैं क्या जिन्हें आप एक बार फिर से अपने उसी अ, फिल्मों के शौकीन परिवार के साथ बैठकर देखें और सबके साथ मज़े लें? तो ऐसी कोई फिल्में आपने चुन रखे हैं या चुनना चाहेंगे आप?
जी। हाँ। जी। अ, आज के समय की फ़िल्में तो मतलब मेरा परिवार नहीं देखता है। आज के समय में अगर मैं बात करूँ तो जैसे पापा के साथ मैं सीरीज़ देख लेता हूँ जैसे पंचायत बहुत पसंद है उनको। तो पंचायत उनके साथ देख लेते हैं। लेकिन अगर जैसे फ़िल्मों की बात आती है तो थोड़ा दक्षिण भारत के सिनेमा उनके साथ देखने में अच्छा लगता है। क्योंकि दक्षिण भारत के सिनेमा में जो कॉन्टेन्ट रहता है ना वो थोड़ा पारिवारिक रहता है। तो उनके साथ देखने में थोड़ा अच्छा लगता है। उनको भी पसंद आता है कि दक्षिण भारत में थोड़ा संस्कार दिखा रहे हैं थोड़ा बीच में कॉमेडी भी है फाइट भी है। सभी कुछ उसमें रहता है और कुछ ऐसे दृश्य भी नहीं होते हैं जो परिवार के साथ आप ना देख सकें। तो ब ऐसी कुछ फ़िल्में हैं जो दिमाग में रहती हैं कि जब भी परिवार के साथ बैठेंगे तो देखेंगे। हालाँकि फिर अ, पुरानी फ़िल्में भी आ जाती है जैसे आनंद बहुत पसंद है मेरे पापा को मुझे भी। अ, वो भी हम साथ में बैठ के कई बार अभी बीच में पिछली दिवाली में ही हमने देखी थी। इस दिवाली तो नहीं। पिछली दिवाली मुझे याद है छुट्टियाँ थी। तो हमने वो फ़िल्म साथ में बैठ के पापा के देखी थी।
अच्छा। हाँ। बिल्कुल। अच्छा। अ, बिल्कुल सही बात है। ठीक है। हाँ। बिल्कुल। देखेंगे। जी। बिल्कुल। क्या बात है। अच्छा। हाँ। बहुत बढ़िया। देखिए आपने जो अपने सुनहरे पलों के बारे में बताया सच में बहुत ही मनोहर है और जब हम 90s के दौर की बात करते हैं। वो सीरियल्स वो सारी फिल्में अपनों के साथ बिताया पल। चाहे चित्रहार हो सब कुछ मनोहर होता है और आपकी बातों से एक बार फिर से सब कुछ याद आ गया। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। उम्मीद है आगे भी बातचीत होती रहेगी और बहुत-बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए।
जी। मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके अपनी बातें साझा करके और आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।
जी। बहुत शुक्रिया।